آه يعني هو بُصّ هو واضح فعلًا إن يمكن الحل ده يعني حل جميل نوعًا ما إن أنتم قدرتوا تدخّلوا حد معاكم، وأكيد يعني هو في الأول يمكن الموضوع هيكون في شوية ضغط بالنسبة لك لحد ما أنت تقدر تضبَّط الموضوع، فخلّيني أقول لك شوية حاجات بسيطة يعني تحاول تخلّي بالك منها ويمكن في الآخر تلاقي إن الموضوع يتحل، إنكم قادرين لأ تنظّم جدوَلك، وإن كلّ حاجة هترجع لطبيعتها، بُصّ هو أول حاجة يعني لأ ما تحاولوش تدخّلوا واحد بس، لأ خلّوا الشغل الزيادة ده متقسّم عليكم كلّكم عمومًا يعني، شوفوا الناس اللي شغالين كلّهم تمام، ال زمايلك اللي بيشتغلوا 8 ساعات ويروَّحوا، لأ كلّ الفريق لازم يشتغل، وهو طبعًا يعني أكيد، أكيد في الأول هيكون في مشكلة، لإن كلّ الناس دي مش عارفة الشغل، آه.
إمم. يا ريت. التنظيم، آه لا وف وفي توزيع الحاجة وكده اللي هو إحنا ال الموضوع هيتشتّت أوي يعني، هو هي فكرة كويسة، بس هتبقى محتاجة إن إحنا مثلًا، نحجّمها بعدد معيّن، يعني إحنا ممكن نزوِّد عن 3، إحنا كده 3 بس في الموضوع، مع الدكتورة 4، فممكن نخلّيها مثلًا اللي هو نزوِّدها عدد أزيد شوية، فهي فكرة حلوة بس لو اتحجّمت شوية، يعني هتبقى ممتازة بصراحة.
إمم. أيوه. آه، هو ممكن تحجموها فعلًا، تحاول تشوف العدد الأنسب، اللي يوازن ما بين إن أنتم ما يكونش عددكم زيادة بحيث إن الموضوع يتشتت زي ما أنت قُلت، وفي نفْس الوقت يعني ما تكونوش بقى إيه اللي هو أنتم مضغوطين أوي، لأ كلّ واحد مثلًا يكون خَدْ حتّى لو وقت قليّل جدًا في الأسبوع، آه Task في الأسبوع أو حاجة بسيطة ما يتضِغِطش فيها، بس أهم حاجة تخلّي بالك منها بقى، هي إيه؟ إن أنت وصاحبك، يعني أنت أكيد الناس اللي في الأول دي، هيكون في مشكلة إن هم مش عارفين الشغل، فأنت أنت وصاحبك، يعني ما تخلّيش الموضوع ده يكون عليك لوحدك، يعني أنت وزميلك، حتّى يمكن المديرة تساعدكم شوية
آه. إمم. بالضبط. إمم. Task في الأسبوع، إمم، ده حقيقي. بالضبط، ممتازة. إيه هي؟ نوزّع الت تفهيم الشغل للي حوالينا، يعني اللي هو نقسّمها ب آه، إحنا ممكن أصلًا نجتمع إحنا الاتنين ونعملّهم session، ده هتبقى فكرة كويسة فعلًا، آه.
الله ينوَّر عليك. آه ممكن تعملوا لهم session، أو تسجلوا لهم حتّى فيديوهات، وتكون موجودة بقى اللي هي مَرجِع الناس يرجعوا لهم في أي وقت، أو لو الsession اللي أنتم عملتوها دي كنتم مصورينها، لازم بقى تكون بحيث إن هي مَرجِع، الناس تِرجَع لها في أي وقت، أي مثلًا نقطة واقفة معاهم أي حاجة مش عارفين يعملوها، لإ خلاص أنتم اتشال من عليكم الحمل ده بقى لأن في فيديو أو في مَرجِع هُم هيرجعوا له، ففي نفْس الوقت أنتم هتكونوا وازنتوا، يعني أن أنت هتكون حقّقت الجانب الإنساني اللي أنا أحييك جدًا عليه بصراحة إن أنت عايز دايمًا تساعد مديرتك، في نفْس الوقت لقيت وقت لنفْسك إن أنت تقدر تِرجَع لوقتك ولذاتك القديمة، ما تتضِغِطش بقى في الشغل، فتقدر تِرجَع لحياتك تشوف أهلك تُخرج، حتّى تسجّل الفيديوهات للطلاب بتاع بتوعك، يعني هُم أنت أكيد واحشهم.
آه، إمم. ممتاز آه. امم. بالضبط.